Fíja fíjate que no, pues, ya ves que ni ni siquiera, este, eso de la respiración que me me me agrada, me agrada, este, bastante, y también me gusta mucho eso que que has dicho de de pensar positivo, ¿no? Porque al final de cuentas, mira, he ido, por ejemplo, al pueblo, este año he ido varias veces, como unas 10 veces, aunque no he ido así a baile, pues, he ido, este, hemos estado en el con la familia de ella, convivimos y me regreso, pues. O sea, ya pensándolo bien, o sea, ¿por qué tendría que pasar algo ahora que vaya cuando esté mucha gente? O sea, ya o sea, ahorita ya me pongo a pensar y
Ujú. Ujú. Claro. Y, pues, son e son estas pequeñas pláticas que puedes tener contigo mismo, ¿no? Empezar un poquito a <chuckles> estos ne pensamientos negativos que tienes sobre ir al pueblo bueno, no específicamente al pueblo, pero ir a lugares concurridos, este, y sí, ir cambiando esa mentalidad poco a poco. Ahorita que tienes tiempo, que sabes que vas a ir y que, pues, seguramente, pues, es algo que quieres disfrutar con tu familia, porque, pues, esto no nada más te afecta a ti, también en afecta a las personas en tu entorno.
Pero a estos Ujú. Claro. Claro, claro. No, sí, sí, sí, me gusta eso. Eso, lo de la respiración, el dado caso que me llegue, platicar ahí para para que no llegue, pero por si llega la respiración. Y eso último también que me comentaste, fíjate, voy a buscar si hay un terapeuta, un psicólogo que a lo mejor también me puede que me dé también otros otros tips ahí de para gestionar esta esta cosa. Oye, fíjate que me estoy envalentonando, ya digo, me estás me está dando mucho valor, estando contigo.
Sí, claro. Exacto. <chuckles> Ves, esta es todo lo que sitas, ¿no? Agarrar un poco de de valor y de confianza en ti mismo y, pues, decirte que nada te va a pasar. Todo va a estar bien, que puedes ir a disfrutar estas cosas con tu familia.
Así es, así es. Sí. Sobre todo eso con la familia, porque ellos sí se ven afectados, imagínate decirle: “No, pues, yo me voy a quedar aquí" y pasar el tiempo con la familia, pues, perdérmelo, pues no, no sería lo bueno.
No, sí, o no poder terminar un partido de beis, ¿no? Que son muy buenos, pero bueno.
Así es. Oye, pues muchas gracias. Te agradezco mucho. Fue muy muy bueno para mí esto. Cuídate mucho.
Claro, cuídate mucho. Igual.